はい。ええ、旅先での食べ物で驚いたものは何ですか？
はい。
それはどんな料理で、どんなところで食べたんですか。
はい。
はい。
ううんと、えっとですね
何かありますでしょうか。
うまあ、まあまあ、あの、フランスで、あの、フランスって私なんかすごいあの、食べ物美味しいところだと思っていたわけですよ。で
お、はい。 いや、多分世界中の人そう思ってると思います。はい、はい。
<laughs> そう、あの、もうあそこに行ったらもう全部美味しなんかあの、ケーキとかね、あの、パンとか、あの、他の料理とかも、もうとにかく美味しいもんだろうなと思って、行ったわけですよ。で、あの、もちろんきっとね、いいレストランとかに行ったら美味しいものもあると思うんで。
ええええ。 はい。 ええええ。 はい。 おお、いかがでした。 あ、せんピンキリですもんね、フランスのね、お料理と言っても、はい。
うん、ま、あると思うんですけど、あの、すスーパーでなんかケーキがあって、で、それらを買って食べたら、なんか大して美味しくないんですよね。
はい。 はい。 ええええ。 はい。 ああ、なんかありますよね、チェーン店みたいな大きいスーパーみたいなのが。
ええ、ありますね。で
パリとかですよね、はい。
うん、なんかあの、ななんかあんま美味しくないとか思って。で、しかもなんか「甘い、超甘い」とか思って。で
<laughs> あ、はい。
なんかパンも、あの、パン屋さんでね、買って食べたんですけど。なんか、やっぱり、硬いパンとかが多くて。で、なんか日本のパンってやあの、なんかブリオッシュ系の柔らかいやつでね、創作パンみたいの多いじゃないですか。ああいう感じでは全然なく。なんかこう、ね、ベーシックな、バゲットとか、なんかもう昔からあるようなね、なんか固いパンとか、あのクロワッサンがああるって感じで。なんか
はい。 はい。 ああ。 ええええ。はい。 はい。 ああ、はい。 ええええ。 はい。 はい。そうですね、なんか硬いパンかクロワッサンかのなんか、どっちかしかないってああ、はい、ブリオッシュ。
そう。あとブリオッシュパンね。<chuckles> そう。なんか、中にいろいろ入ってるとかそういうのないし。そう。なんか別にね「すっごい美味しいバゲットだった」とか、そういうわけでもないし。そうそう。なんか、はなんか、たい大したことないなと思って。<laughs> っていう驚きでしたね。
ああ、あんまり凝ってないですよね、日本ほどね。 せいぜいベーコンぐらいですかね、入ってて。<chuckles> はい。 <laughs> なんああ、結構、がっかり体験なさっちゃったんですね。
ええ、そうです。そうそう。
いや、なんか私もなんかあの、パリに行った時に
ええ。
パリと言えばスイーツでしょうと思って
ええ。
なんかちょっとあの、カちっちゃいカフェみたいなところに入って。
ええ。
えっと、フランス語も出来ないのに、どうやって注文したのか、もう覚えてないんですけど。あの、有名ななんか、タルトタタンっていう、なんかリンゴの、タルトが、が食べたいなと思って。有名だったから。
ええ。<laughs> ええ。 ええ。
で、日本で私食べたことなかったんですけど、そのなん、あることは知っていて、あ、せっかくパリ来たし、じゃ、タルトタタンにしようと思って注文して。やってきました。わあ、素敵とか思って、食べました。もうゲロアマでした。<laughs>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
<laughs> いや、あの砂糖すごい入れるんですよね。結構ね。<laughs>
もうめちゃくちゃはい、もう、死ぬでしょ、こんなに砂糖入れたらっていう、ぐらい入ってたような気がします。で、なんか
<laughs> ええ。
リバースしそうだったんしそうになったんですけど、あんまりにも甘くて、もう私の、私甘いもの好きなんですけど、激甘なものはちょっと無理なんですね。そこまで、お砂糖が好きなわけじゃないので
<laughs> ええ。 ええ。 ええ。 うーん。
だからもう、べって出しそうになったんですけど、でもなんか、さすがにパリのカフェでそれやったらひんしゅくだと思って、もう食べ食べましたけど、もう1回で十分と思いましたね。
<laughs> ええ。 うん。 ね、のそうそう。砂糖がやっぱり多いっていうのに驚きましたね。
こんなに甘いもんなんだと思っ はい。多いですね。あ、砂糖とバター？
うん。そう。そうそう。
なんか、味覚どうなってんのって、<chuckles> なんか、あんなになんか、ソースね、お料理フランス料理のおソースとかは美味しいのに、まあ、まあ、それもバター尽くしですけど、なんやかんや。
ええ。そうそう。大体ね、もう本当にね、フランスはだんだんお腹が痛くなってくるんですよ。なんか、ババター、クリームチーズ、なんかもう、またバター、クリームみたいなやつで。
ええ。 <chuckles> <laughs> そうです。 そうなんです。だからパリはすごく素敵だなと思ったんですけど、住むのはちょっときついなと思いました、正直。まあまあ、今だったらね、色んなジャジャパニーズレストランとかもあるみたいだから、それはいいんですけど。
そう、そうですよ。 ええ。
その当時そこまで見かけなかったし、まま、なんかあったとは思いますけどね、今の方が多分、ラーメン屋さんだなんだ多いんじゃないですかね。
あ、そうなんですね。うーん。ねえ、なんか、ちょっと、ね、あの、逆の驚きというか、なんかその、あれですよ、こう、夢夢の世界がこう、なくなったみたいな、なんかね、消失感がありましたね。なん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
多分、日本人の好む味っていうのが、なんにしてもこう中庸な感じ？
ええ。
あの、スイーツにしても甘すぎない控えめな甘さみたいなのだし、塩味とかも控えめ。なんか、すべてが控えめな感じだから、そう、結構、ね、海外行くとびっくりしますよね。
ええええ、うん。 ええ、そうですね。
味付けが違ってて。
うん。そうそう、なんかね、唯一美味しいやつがあって
いや、でもなんかはい。はい。ええええ、何です？
あれ、なんだっけ？ミルフィーユ？
ああ、はい。
あの、パイ生地のやつ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
あれが美味しかったですね。
あ、じゃ、それはそんなに激甘でもなく。
ええ。なんか、その、あの、やっぱりフランスはその、バターの味が美味しいっていうのはね、これ、あの、気づいたんですけどええ、そのバターの味が結構あの、効いていて、あの、パイ生地のね。だから。そう、なんか大体こう、アメリカのパイ生地だとバターすら使ってない感じじゃないですか、なんか。
はあ。 ああ、はい、フランスバター美味しいと思いました、はい。 はい。 ああ、いいですね。 ああ、もう、超、なんか、がさつな感じですよね。<laughs>
そう、で、なんかラードみたいね、そんなんでやってるんでしょみたいな、そう。そそうそう。<chuckles> で、だから、そのすごくこう、バターの味がするこう、パイ生地で、なんかカスタードクリームがこう入っていて、あれは美味しいと思いましたけど。ええ。
ええええ。あ、はい。やんかやっつけ仕事的なね、あの。<chuckles> はい。 ええええ。ああ、はい。 ええ。ああ、よかったですね、で、美味しいものにちゃんと出会えて。
ええ、で、それが面白いのが、なんかすすごいチェーン店みたいなコーヒー屋さんだだったんですね。だからあの、なんか、この、地元の、なんかスペシャルカフェとかではなく、おそらくね、フランス中どこにでもある、ほんとのチェーンのなんかカフェみたいなところで、う売ってたあの、ミルフィーユが一番美味しかったんですよ。<chuckles>
あ、はい。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 はい。 あ、ええええ。 ああ。 ああ。へえ。じゃあ、日本で言うとドトール的な感じの。特に高級でもない。ええええ。<chuckles>
そうそうそう、なんかスタバみたいな。<chuckles> そんなそんなところだったんです。<clears throat>
ああ、へえ、でもよかったです。
ええ、よかったです。あと、なんかあの、クレープ？クレープがなんか2月あたりにななると、なんかクレープの週みたいのが確かあったと思うんですよ。ええ。
はい。 ああ、はい。 あ、へえ、そんなのがあるんですね。
そうそう、そうするとなんかあの、スーパーにクレープマシーンみたいのがあの、出て、で、なんかあの、い昔のあの、クリスピークリームのマシーンみたいに、もう、どんどんどんどんクレープをね、作るマシーンなんですよ。<laughs> そう。
へえ。 はい。 はい。 ええ、そんなのあるんですね。見たことないです。
うん、で、それでね、なんかじゅうまい20枚とかで買ってこれるわけですよ、クレープをね。
はい。 おお、はい。
で、それそれが出るともうほんとにクレープのいい匂いがこう、あの、お店中に広がって、その時は好きでしたね。
はい。 ああ、いや、なんか私もね、パリ、クレープ美味しいなと思いました。
ええ。 ああ、そうなんですね。
あの、冬、すっごい寒い時に行ったんですけど、あ、なんか
ええ。
なんて言うんですか。あの キッチンカーみたいな感じの、お店が、クレープ屋さんがあって、で、そこでなんか、広場みたいなとこだったんで、その辺にベンチとかあって座って食べられる感じだったんですね。で、そこで、えっと、何だったかな。あの、そば粉のクレープで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
中にね、お砂糖とちょっとバター入ってたかな。それぐらいの味付けのすごいシンプルなクレープだったんですけど。なんか生地がすごく美味しくて、その、お砂糖とのマッチングがすごくぴったりで
ええ。 ええ。
なんかその、タルト・タタンじゃなくて、クレープに感動して帰ってきました、私は。<laughs> なんか、タルト・タタンの方が全然、ああの、高かったんですけど。<chuckles>
<laughs> うーん。 ええ。
なんか意外にそういう結果になり、ああ、こクレープはいけるなと思って。
うん。 あ、そうですね、シンプルなやつの方がなんかこう素材のね、味がやっぱりいいのでね。
はい。 はい。 ああ、そうかもしれないですね。
うん。きっと美味しいんですね。うん。だってバタークッキーとか普通に美味しかったですもん。なんかバターの味がして。
ああ、なるほど。あ、はい。 いや。 はい。 あ、そうか。じゃあ、シンプルな方がいいんですね、多分ね。こねくり回すんじゃなくてね。
うん。 ね。なんか、だって、もう、何だろう、パパティパティスリーでしたっけ。なんか、いすごい、こう、綺麗なんですけど。
はい。 あ、有名どころいっぱいありますよね。なんか店構えも美しくてね。お洒落で。
そう。 ええ。そうそう。なんか、でも日本の、日本のケーキの方が、美味しいんじゃないかなとか思いましたけどね。
はい。 <coughs> まあ、多分それはね、私たちがそれを食べてずっと生きてきたからだと思いますけどね。
ね。 <clears throat> ええ、ええ。
まあ、でも分かります。なんか、意外に意外だったなってもう私も思いました。<chuckles>
ね。 そうそう。<chuckles> 意外に意外ですよ。でも行かな行かなかったらずっと知らないでね、なんかもうあそこは。そうそう。<chuckles> あそこにさえ行けば美味しいものが、みたい。
はい。 ね、夢見ていられたんですけどね。<laughs> 素敵の素敵なパリみたいなね。あの、<chuckles> いや、素敵なんですけど、なんかごめんなさい、なんか、パリが素敵じゃないみたいな言い方になってしまって。
<chuckles> ええ。
や、なんか私はなんかね、びっくりしたのはえっとね、スペインに行った時に
ん、ね。 ええ。
あの、しんあの、親族の者と2人で行ったんですけど。
ええ。
あかまあ「せっかくスペインだし、パエリア食べたいね」っていうことになって。
ええ。
で なんかその辺、なんこう入りやすそうなレストランにこう、ぱっと入って。
ええ。
パエリア頼んだんですね。そしたら、その、パリのタルトタタンじゃないんですけど。こう、見た目はちゃんとしたパエリアなわけですよ、魚介類とか乗ってて。
ええ。 ええ。 ええ。
貝とか乗ってたり、こう、ね、あの、シーフードが、こう乗ってて。こう、サフランライス、黄色いライスがこうあって「ああ、来た来た」みて、言って、食べ始めました。
ええ。 ええ。 うん。 ええ。 <chuckles> ええ。
もうね、あの、それ一口食べただけで、もう血圧が100ぐらい上がりそうなぐらい塩が効きすぎてて。
え。<laughs> え、ね、なんでそんなんなってたんでしょうね。<laughs>
もう 「しょしょっぱ！」って感じでした。<laughs> もう叫びそうなるぐらいしょっぱくて。
ええ。
で、なんか、同行の親族がもう、すごいぷりぷり怒り出しちゃって。「もう何これ」とかって言って。で、なんか、私が「そこのレストランにしよう」って言ったからね、なんか怒ってるんです。わ「もうこんなところに連れてきて」みたいなこと言われて。いや、でも私のせいじゃいや、パエリア食べたいねっていうのは一致してたじゃんと思って。そんなのいちいち知らないし、初めてきつきねえ、来た途中で、その、どこの店がいいとか、そんな今ほどなんか情報回ってない時だったんで。
ええ。 <laughs> ええ。 ええ。
だからなんか「なんだかなあ」と思ったんですけど。なんかこう、極端ですね、スペインも味付けが結構、ししょっぱいか
うーん。 ええ。
コーヒー、すごい苦いか。スイーツ、すごい甘いか、みたいな、なんかこう。
ええ。 んあ。そのしょっぱかったところって、その意図的にそうやってしょっぱくしてるんですか？それともなんか、その時、間違えてざって入れちゃったとかそういうやつですか？<laughs>
はい。 いや、分かんないんですけど、もう、スペインでパエリア怖くて食べれなくなって、それ以降。またあの、しょっぱい味が来たら、もう洒落になんないじゃないですか、もう印象悪くなる一方だし。だから、それ以降、それだその時だけですね、パエリア食べたのは。何日かスペインに滞在しましたけど。
<laughs> へえ。 や、残念ですね。
ええ、なので、もしかしたら他のお店だったら、もう少しマイルドな塩味だったかもしれないんですけど、それもちょっと比較できないんで。まあ、もし、また今度いつかスペイン行く機会があったら、またチャレンジしてみてもいいかなと思ってるんですけど。なんかもう、とにかく全てが極端でしたね、味がもう。コーヒーはなんかもう、ダブルエスプレッソみたいな感じで、もう、苦々のしかなくって、で、それに合わせるスイーツは、もう甘々で。
ええ。 ええ。 そうですね。 うーん。 ええ。 ええ。
で、パエリアはししょっぱ、しょっぱで。もうなんか <laughs>
<laughs> なんか、もうなんか舌がおかしくなってるんじゃないですか？<laughs>
そうなんですよ。<chuckles> で、しょうがないから、マクドナルドとか入っちゃったりとかして、もうなんか訳分かんないことになってました、もう、怖いよ、とか思って。<laughs>
ええええ。 ね。 うん。<chuckles> いや、でもなんかフランスでもマクドナルドなんか大盛況だったね。
ですよね。あんなのフランス人食べるんだって感じですよね。
ね、なんかマクドとか行って、なんか大阪の人みたいとか思って。<laughs>
<laughs> なんか、あんななんかね、アメリカのものなんてって小馬鹿にしそうなのに、フランスの人って。
ええ。 フランスの人、結構なんか、アアメリカンをなんかね、かっこいいって今言ってません？なんかそのようなそう、そのような時ですよ、なんか、アメリカンとか言って。ええ。
あっ、じゃあもう、流れ変わってきてるんですね、世の中の。 へえ。し知りませんでした。なんか逆かと思ってます。それって昔の認識なんですかね、そしたらね。
ね、どうなんでしょう？
<chuckles> なんかこう、プライドで、「ああ、アメリカ人なんて」みたいな風に思ってると思ってました。
うん、なんか今の若い人はそうじゃないみたいですね。
ああ、もうなんか、柔軟になってきてるんですね、受け取り方が。
ええ。ええ。な、ハンバーガー
なるほど。でも、その方が楽しいですよね。なんか色々ね、楽しめた方がね。
うん、そうだけどね、食べ物はやっぱりこうね、あんまり。<laughs> ええ。はい、ありがとうございます。
ええ。 まあね、ほどほどにしてほしいですね。<laughs> はい、ありがとうございました。